Mmm, ini ya main sama kucing pastinya aduh, heeh heeh. Heeh.
Oke oke, aduh seru banget punya kucing, berapa Kak kucingnya?
Eee, 2 <chuckles> sekarang 2. Heeh, dulu, eee, ini apa, kucing kampung 1 sama kucing yang ini, apa, persia 1 mhm.
Oh, ya ya, rasnya apa? Heeh heeh. Oh, ya ya, bertengkar nggak mereka?
Mmm, awalnya awalnya, tapi setelah itu udah akrab lagi lah, karena mungkin udah kenal ya, <chuckles> udah deket, mhm, itu sih awalannya emang tengkar juga sih.
Heeh. Mmm. Mhm mhm. Oh, gitu, mhm. Heeh, oh, Kakak itu awalnya adopsi buat menghibur berarti tujuannya?
Waktu itu tap Mhm mhm, buat bikin mengurangi stres lah ya kan, eee, mainin kucing, terus ya itu sih capeknya kan ngurus dia ya kan, ngurus dia, terus ngurus pupnya ya kan. Teru <chuckles> iya tapi kan, eee, ter digantikan dengan kebahagiaan yang main sama apa, main bareng sama mereka gitu kan, ngelihat mereka makan, tidur, ih lucu banget. <chuckles>
<chuckles> Mhm. Oke. Iya, betul. Heeh. <chuckles> Oh. Ah. Ya ya. Oh, heeh. Mhm. Iya iya bener, kadang itu mereka itu juga apa ya, mereka kadang itu bisa ngelihatanin ya, kalau mereka tuh lagi sedih, atau mereka kangen kita gitu, jadi kayak, aku pernah diceritain sama temen aku, eee, jadi temen aku tuh kayak pergi dinas gitu loh Kak, selama 2 hari, terus terus sama kucingnya tuh dia kayak, apa, eee, ini gerak-gerakin gitu, waktu temen aku dateng.
Mhm. Mhm. Mhm mhm, mhm. Oh, jadi Kakaknya dititip? Oh, nggak. Jadi Kakaknya, eee, apa, oh, itu oke oke. <chuckles>
Apa? Kenapa? Nggak nggak, aku diceritain aja, bukan di tim, heeh, terus waktu temenku dateng, dia nyamperin kucingnya kan, terus kucingnya tuh kayak excited terus dia eee, kucingnya nyamperin sisir gitu, terus kucingnya sambil lihat temenku yang gerak-gerakin sisirnya, maksudnya tuh kayak, eee, "Sayangilah aku sambil nyisir," gitu sih, Kak, lucu banget kan, ya kalau misalnya punya kucing terus ada yang nyariin gitu kayaknya.
Mhm. Mhm mhm. Mhm, iya, emang kucing tuh lu lucu banget ya, ngurangin stres banget loh kucing, punya kucing, main sama kucing, iya.
<chuckles> <chuckles> Iya. Tapi yang ini kalau bersihin pupnya nggak bikin stres Kak?
Mmm, awalnya, awal-awal sih kan, heeh. Tapi habis itu ya udah terbiasa ya kan. Mau ga mau, mhm.
<chuckles> Heeh. Oh, ya ya dan itu setiap hari kan ya bersihinnya ya? <chuckles>
Iya, heeh, harus tiap hari karena, ah, ada ya dulu temenku itu yang agak jorok juga kan, dia tuh nggak tiap hari gitu, ganti e bersihinnya, jadi aduh, rasanya gimana gitu kan, a kalau aku sih tiap hari memang bersihinnya.
Eee, iya. Eee, heeh. Oh. Heeh. Mmm. Heeh. Heeh heeh, oh gitu. Jadi kayak, apa ya, awalnya itu malah ba bikin hal yang stres ya, juga hal-hal yang sulit gitu, tapi kayak membantu sama adanya kucing yang lucu.
Mhm. Iya, heeh heeh, bener, mhm.

Itu jadi kayak ada dia tuh POV-nya kayak, eee, sebagai mata kita, gitu. Jadi kayak, ini tuh ceritanya kita bangun sebagai pekerja pada heeh, dan itu terus kayak, eee, di Twitter tuh ada kayak, e meme, gitu ya. Jadi kayak, kakinya kucing doang, terus ditulis, eee, wake up as a cat, gitu. Jadi kayak, eee tapi kayak es
Oh, heeh heeh heeh, iya tahu. Oh, itu. Mhm. Oh. Oh, ya ya ya, POV-nya dari kucing ya?
Heeh, bener, yang kayak, apa ya, ini kan, eee, apapun yang dari kucing tuh kayak buat tersenyum gitu loh Kak.
Mhm, bener banget, aduh. Apalagi kalau punya kucing nih, aku kan ada punya kucing, gitu kan. Jadi, itu ngebantu banget gitu, untuk melewati hari yang sulit, karena habis kerja misalnya kan, stres kerja kan, terus habis itu main sama kucing, aduh lucu banget, ngelihat dia tidur juga lucu.
Mhm. Iya. Heeh. Oh, heeh. Heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Betul, kayak pengen makan, gitu kan. Heeh. Iya, betul betul, kayak, mmm, mereka tuh kayak enggak tau apa-apa gitu kan Kak, kayak a plonga-plongo gitu, ibaratnya.
Gitu sih. Iya, saking gemesnya, ya. Mhm. Mhm, dan itu juga bikin orang lain seneng loh, karena kita kan main sama kucing kan, terus orang lain juga melihat, eee, s happy juga, gitu kan. Aduh.
<chuckles> Mhm. Mhm. Iya. Heeh heeh. Iya, betul betul. Jadi kayak itu itu kayak sumber <chuckles> sumber kebahagiaan Kakak ya, itu?
Ikut, gendong kucing juga, heeh. Mhm mhm, itu sih, e sederhana aja.
Eh, betul betul. Iya iya betul aku juga kadang suka, apa ya, tersenyum sendiri gitu kalau misalnya, eee, ingat-ingat ada kejadian lucu gitu loh Kak. Jadi kayak dulu misal, eee, apa, lagi lagi ngapain gitu kan, terus kayak dulu waktu keinget waktu SMA tuh pernah, eee, guyon-guyon, jadi kayak, e bercanda sama temen yang heeh, jadi kayak temen aku itu kan
Mhm. Oh, iya, heeh. Gimana tuh? M Mhm, bercanda, heeh.
jalan sama aku gitu, misal berdua jalannya. Terus kayak setiap ada cowok yang lewat aku selalu gangguin temen aku, kayak aku, eee, bilang agak keras yang kayak, "Ini ta, yang kamu ceritain kemarin?" Gitu, padahal temen aku enggak pernah ceritain tentang cowok itu. <chuckles> Terus, eee, jadinya, eee aku selalu kayak gitu setiap ada cowok lewat gitu, terus beneran ada cowok beberapa cowok yang jadinya naksir sama temen aku, gitu loh Kak. Jadi kayak di-chat.
Mhm. Mmm, mhm mhm mhm. Oh, heeh heeh. Oh, karena kayak gitu ya?
Iya, betul. Terus kayak
Karena bercandaan, gitu ya?
<chuckles> Iya betul, jadi ya kayak, menurutku lucu sih keingat hal-hal kayak gitu. Jadi kayak, apa ya, sebenernya kalau misalnya kita cari-cari hal yang bikin senyum itu banyak gitu ya, Kak, ya.
Hmm. Mhm, apalagi dulu pas SMA, ya kan, masih banyak lah ya kenangannya, sama temen-temen. Gitu sih, iya. <chuckles>
Mhm. Iya. Betul betul dan heeh, aku juga suka sih Kak, e nonton, apa, reality show Korea yang bayi-bayi itu loh, tahu enggak?
Mmm, mhm mhm mhm, yang, eee e se nanti dipisah sama orang tuanya itu ya, apa gimana? Yang, diliatin di depan bayinya itu ya?
Yang Heeh. Iya, judulnya